ใช่ค่ะ แต่ว่า เดี๋ยว คือหนูอะ เรียนสายคณิตมาตลอดเลยค่ะ แต่หนูไม่ชอบนะ แต่หนูต้องได้เรียน อะไรเงี้ยค่ะ เอ่อ ก็เลย อ่า พอหนู พี่ถามว่า ทำไมถึงไม่ชอบใช่ไหม เพราะว่าหนูไม่ค่อยชอบคำถามที่มันเป็นตัวหนังสือใน ใน ในวิชาตัวเลขอะพี่ หนูไม่ชอบ ใช่
อืม อืม อืม อา อือฮึ อ๋อ พวกโจทย์เลขเงี้ยเหรอ? อ๋อ
ใช่ค่ะ มันเป็นตัวหนังสือที่หนูต้องตอบ หนูก็เลยไม่ชอบ <chuckles> แล้วก็ เอ่อ พอหนูไม่ชอบอะ มันก็ทำให้หนูอะไม่อยากเรียน แล้วหนูก็เอาสอบแค่ผ่านเฉย ๆ อะพี่ เออ พอหนูไม่อ่านหนังสือ เพราะหนูก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อือฮึ <chuckles> อืม เอาแค่พอผ่าน ไม่ได้สนใจมากงั้นใช่ไหม?
ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ แต่ว่าจุดพีกมันอยู่ตรงนี้ ก็คือการเงินกับบัญชี มันมีประโยชน์อะไร ตอนที่หนูจบมา ใช่ไหม ก็ มีประโยชน์ค่ะ ก็คือมันสอนหนูในเรื่องการใช้เงิน การเปิดธนาคาร ภาษี การจ่าย การคิด แล้วก็เขาเรียกว่า การระวัง ระมัดระวังตัวในการ เขาเรียกว่า จะเก็บเงิน ใช้เงิน โอนเงินอะไรพวกเนี้ย คือหนูได้วิชาตรงนี้มา ทำให้หนูระมัดระวังตัวมากขึ้นน่ะค่ะ ที่ว่า เอ่อ เราห้ามโอนเงินเกินจำนวนเท่านี้นะ เราห้ามเก็บเงินในธนาคารเยอะเกินเท่านี้นะ ไม่งั้นเราจะเสียภาษีอะไรเงี้ยค่ะ เออ อันนี้คือความรู้ที่หนูได้มา
ใช่ไหมคะ? อืม อือฮึ อืม อืม อือ ๆ ๆ อ๋อ อือ ๆ ๆ อือ อืม อ๋อ โอ้ เขามีสอนพวกนี้ด้วย อืม
ใช่ค่ะ ใช่ เออ
เออ ใช่ มันก็ มันก็มีความรู้ที่เราสามารถนำมาใช้ได้อยู่ แทรกอยู่ในนั้นเนาะ
ใช่ ๆ
อืม เพราะอย่างเงี้ย อ่า พี่ไม่เคยเรียน ไม่เคยเรียนมาเลย ก็ ก็ไม่รู้
อืม
ไม่รู้เหมือนกันว่า เอ๊ะ! เหรอ? มีแบบฝากเงินเท่าไร ต้องเสียภาษีด้วย